เรา เราต้องเบี่ยงเบนความสนใจนะครับ ก็คือเราอาจจะฟังเป็นเพลงก็ได้ แต่ว่าไม่เพลงอกหักนะ ไม่ ไม่งั้นเดี๋ยวมันยิ่งคิดถึง อา เป็นเพลงแบบมัน ๆ เปิดมัน ๆ อาจจะเป็นเพลงแบบแนว EDM เพลงเฮาส์ อะไรพวกนี้ ซึ่งเอามาเต้นได้ อะไรพวกนี้นะครับ เอา เอา อ เอาเป็นเพลงที่อาจจะไม่ต้องมีความหมาย เพราะว่ายิ่งมีความหมาย เดี๋ยวยิ่งแบบว่าซาบซึ้งเข้าไปใหญ่ บางทีมีความหมายมากเกินไปมันตรงกับเหตุการณ์ความเป็นจริงนะครับ อะไรพวกนี้ เออ ส่วน ส อืม ๆ ใช่ เดี๋ยวมันหนักไปอีกนะครับ ซึ่ง เอ่อ นอก นอกจากเพลงแล้วเนี่ย อาจจะเป็นฟังพอดแคสต์ก็ได้ครับ หรือว่าฟังเสียงธรรมชาติ คือเรา เราต้องพยายามที่จะ ฟังอะไรเพื่อที่จะไม่ให้เราคิดฟุ้งซ่าน ถ้า ถ้าเราได้ฟังพอดแคสต์ เราก็จะจดจ่ออยู่ที่พอดแคสต์ ถ้าเราฟังเสียงธรรมชาติ เราก็จดจ่ออยู่ที่กับธรรมชาติครับ แต่ถ้าเราไม่ฟังอะไรเลย มันก็จะจดจ่ออยู่ที่ความคิดของเราครับ ซึ่ง ซึ่งการที่จะ move on หรือว่าเราจะให้มันผ่านไปเนี่ย มันใช้เวลาค่อนข้างนาน เพราะฉะนั้นนะ เราพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจนะครับ แต่ว่าก็ ผมเป็นกำลังใจให้นะครับ แล้วก็ โอเค แฟนเนี่ยหาใหม่ได้ตลอดนะครับ เพราะ เพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ ไม่ต้องกลัวเรื่อง นะ นะครับ ความ ความสัมพันธ์ที่มัน มันเพิ่งแบบว่า อา เสียไป หรืออะไรพวกนี้นะครับ เราเอากลับมาใหม่ได้ นะครับ เราสร้างมาใหม่ได้นะครับ สู้ ๆ
อ๋อ <chuckles> ครับผม <chuckles> อืม ครับผม เป็น <chuckles> ครับ อินไปอีกเนาะ ครับผม อา อา ครับผม ความคิด อืม ใช่ อา <chuckles> ครับผม ได้ เลย ได้ โอเค ได้เลยครับ โอ้ ผมรู้แล้ว พอพูดมาแบบนี้เนี่ย ผมรู้แล้วว่าผมจะฟังอะไรก่อนนอนดี ผมจะฟังเรื่องผี เพราะว่าตกก่อนวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ ผมก็จะชอบฟัง The Ghost The Shock อยู่แล้ว พอมาพูดแบบนี้ เฮ้ย ลองหาอะไรฟังดูแบบเป็นพอดแคสต์ ผมว่า ถ้าพอดแคสต์ผมอาจจะ อ หนักเกินไปสำหรับผม ผมเลย เฮ้ย ฟังเรื่องพวกนี้ดีกว่า บางทีมันก็เป็นเรื่องเล่าด้วย เรื่องไม่จริงบ้าง อะไรแบบเนี้ย สลับกัน ผมคิดว่า เออ มันน่าจะช่วยกล่อมผมไปได้ โอ้โฮ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ ใช่ ๆ บางทีเราแบบ
อ๋อ ครับผม อืม อือ ๆ ๆ กล่อมเรื่องผีนะครับ <laughs> น่า น่าจะนอนไม่หลับมากกว่า <laughs>
มันเหมือนกับมีคนมาพูดข้างหูเรา อะไรแบบเนี้ย ทำให้เราแบบ เออ หลับไปเลย หลับไปเอง อะไร แบบนั้นครับผม <chuckles>
อืม อืม ครับผม สู้ ๆ นะครับ อา สวัสดีครับ
ครับ ขอบคุณมากเลยนะครับ